Nah, itu tuh enak tuh, sudah tuh.
Oh, itu mentah atau
Mmm. Di dicemplungin dicemplungin, dikeprek dicemplungin.
Harum ya. Oh oke. Iya. Oke.
Mhm, itu enak banget. Nah kalau Kakak sendiri gimana nih?
Oh. <chuckles> Ini makananku agak berat ini. <laughs>
<laughs> Tapi tidak seberat-berat badan kita kali ya? <laughs>
<chuckles> Oh tidak. <chuckles> Nih kalau di Indonesia kalau pas lagi ada acara kebetulan karena di Indonesia itu keluarga rata-rata muslim ya jadi kalau acara keluarga itu biasanya pas lebaran gitu. Nah itu, eee, biasanya yang dimasak di sana, mmm, berat banget nih, gulai kambing. <chuckles>
Heeh. Wah enak tuh. Wuh, enak banget. <chuckles>
Heeh, ya kan enak tapi berat gitu kan secara sih. <laughs> Makanya di mana-mana itu berat itu kolesterol, asam urat, darah tinggi, semua.
Ya berat juga. <laughs> Tegangan di leher. <laughs> Duh, enak banget ya gulai.
Iya jadi kalau di tempat kami, eee, khususnya ini dari keluarga nyokap gitu ya dari ibu gitu karena dari Jawa Timur, bapak kan dari Jawa Tengah jadi beda masakannya. Eee, dan kami lebih sering ya karena dekat kan Jawa Timur. Heeh, jadi lebih sering, eee, acara keluarga di tempat ibu gitu ya, tempat nyokap. Nah itu biasanya kalau, eee, lebaran ada kambing 1 ekor itu yang dimasak. Ya jadi karena gini nyokapku tuh bersaudara itu ada 11 atau 12 ya?
Oh. Jawa Teng Wow, 1 ekor? Wow. Wow.
Iya. <laughs> Bisa bikin kesebelasan bola jadi, <chuckles> dan kan sudah beranak cucu gitu kan ya.
<laughs> Wow. <chuckles> Iya.
Bayangkan kalau, eee, 1 orang itu sudah beranak cucu gitu, nah sudah berapa heeh, satu keluarga itu berapa orang yang dibawa gitu kan jadi itu pasti ada masa gulai kambing sama dibikin sate kambing. Uh enak-enak kan itu oh itu. Nah. <laughs>
Kurang ya 1 ekor. Wah ini banget. Enak <laughs> Malam-malam ngomongin makanan ini laper <laughs>
Ya, menggulai lagi. Nah, pasti ditambah ama ketupat gitu, heeh.
Eee, ketupat ini ketupatnya itu harus dibuat berapa hari sebelumnya ya Kak?

Eee, iya biasanya sebelum lebaran itu para bapak gitu kan ya, pokoknya yang cowok-cowok gitu ya, nongkrong, nongkrong di apa, di teras gitu, mereka bikin tempatnya ketupat dulu tuh yang dari janur, dari apa iya heeh heeh heeh gitu. Jadi bikin sendiri, heeh. Iya aku pernah diajarin tapi setiap tahun aku diajarin, setiap tahun pula aku gagal gitu kan. <giggles>
Oh. Heeh. Heeh, mereka yang lipat-lipat gitu ya? Uh, keren dong, mereka tahu ya. <laughs>
Tidak berbakat aku untuk bikin apa itu i selongsongannya ketupat. <chuckles>
Ah. <laughs> Tapi makannya nggak pernah gagal.
Susah. Oh, kalau makan tidak pernah gagal. <chuckles> Oh gagal sih maksudnya gagal menahan untuk tidak makan gitu ya. Heeh, jadi itu biasanya sebelum lebaran, eee, bikin itu, si apa namanya, selongsongnya ketupat. Nah sejak setelah itu, eee, H-2 apa heeh, Itu udah dimasak karena masaknya lama, berjam-jam, pakai itu loh apa, tungku yang masih pakai kayu itu loh. Kayu bakar.
Mhm, mmm. <chuckles> Oh. Mhm. Oh. Oh, oke. Berarti harus masak berkilogram-kilogram itu ya Kak.
Mmm, iya begitu, terus kalau sudah kan digantung gitu kan. Nah makannya sama itu. Pasti ada juga sih bikin opor ayam, tapi kalau opor ayam oh iya, cuman kalau opor ayam ini kan kayaknya sudah umum ya, semua pada masak gitu, kalau lebaran. Cuman kalau si gule <chuckles> satu ini kan jarang, ada kalau biasanya Idul Adha pasti semua orang masak gitu ya, kalau lebaran kan enggak enggak apa ya, enggak selalu orang bikin gulai kan, lebih ke opor gitu, cuma di tempatku itu ada gulai jadi itu spesial gitu.
Heeh. Wow, banyak sekali ya. Heeh. Mhm. Lah. Iya, betul. Wow. Ketupat lagi. Itu berarti berapa kilogram tuh ketupatnya?
Mhm. Nggak tau aku juga, aku cuman taunya makan.
<giggles> Belum harus digantung-gantung, tapi it itu pasti jadi ya? Maksudnya, mmm, tidak
<laughs> Iya. Oh, eee, sejauh ini mereka bikin selalu jadi, kayaknya mereka sudah pengalaman, kalau aku sih tinggal beli ya <chuckles> susah-susah. <chuckles>
Oh, oke. <chuckles> Oh, ada ya dijual ya?
Kalau di apa, di daerah-daerah ada, kalau ke pasar-pasar itu sudah ada. Ada mereka yang jual.